देखिए अ, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमेशा, हमेशा अपने पास ऐसे दोस्त रखिए, जिनको आप हर चीज़ बता पाएँ, कम से कम और अगर दोस्त नहीं है, कई बार हम दोस्तों से भी बात कहने में चूक जाते हैं। हमें लगता है के अ, शायद म ये मज़ाक बनाएगा तो अपने पास मैं दोस्त नहीं कहूँगा, अपने पास कुछ ऐसे अजनबी रखिए, जिनको आप बेधड़क आधी रात पर जगाकर कह सकें कि मुझे आपकी जरूरत है। और मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि दोस्त शायद मना भी कर दे, अजनबी नहीं करते मने मना। तो अ, डॉक्टर ईशा अ, ज़्यादा नहीं तो मैं सब कॉल कर देता था और मैं 1 ही बात को 50 बार दोहरा रहा हूँ कि मैंने अ, ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये क्या हुआ? ये वो तो डॉक्टर बस इतना कहते हैं कि आप गहरी साँस लीजिए और आपको पता है आप बात दोहरा रहे हैं, सब ठीक होगा खुदावन सब ठीक करेंगे ये वो, पर इतना 2-4 दिन में जब वो सब कुछ गुज़र गया और ठीक हो गया तो मैं और ईशा बहुत हँसते हैं और ईशा कहती है कि मुझे ही पता है मैंने आपको कितना सँभाला है। हालाँकि ईशा अ, का और मेरा रिश्ता भी बाद में थोड़ा-सा ऐसा हुआ के क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़ी थी और उनको उनके शरीर को एक कैंसर जैसी अ, गंभीर बीमारी भी थी, तो मैं उतना समय उनको नहीं दे पाया और वो अ, वो फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई हैं तो हमारी बातचीत कम जी।
ये तो है। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। जी। <laughs> बिल्कुल। ओह! जी। अच्छा तो मतलब आप आप ये बताइए मुझे जैसे कि आपने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी समस्या थी तो क्या आपने भी उन्हें भावनात्मक रूप से उतना ही सहयोग किया जितनी आप आपकी मदद उन्होंने करी थी? और आपको क्या कभी ऐसा थोड़ा लगा जैसे कि आपने कहा की अब आप समय नहीं दे पाते तो आपको लगता है कि हाँ, अ, ज़रूरी है थोड़ा-सा अ, वक़्त निकाल कर उनसे आप अ, कुछ बातें साझा करें, उनकी बातें सुन लें? जैसे वो सुना करती थी आपकी बातें।
जी।